Bah c'est ça ah bah complètement parce que c'est
Il y a d'autres objets comme ça qui qui qui qui relient directement, heu
Oui j'ai quelques, j'ai 1 ou 2 tabliers aussi de ma grand-mère donc heu, effectivement ça fait penser bah <chuckles> à la cuisine et quand je je l'aidais dans la cuisine. Donc c'est vrai que j'ai j'ai quelques petites choses, j'ai pas grand-chose, mais j'ai oui j'ai les journaux, j'ai les tabliers, hem, voilà et puis des photos bien sûr toujours garder les photos
D'accord. Évidemment et et du coup je sais pas si tu es maman aujourd'hui.
Heu Oui si, si. <chuckles>
Heu d'accord, donc tes enfants ont des grands-parents. Est-ce que est-ce que tu penses que ces rapports-là ont changé du coup? Est-ce que par rapport à à ton enfance à toi et heu, au rapport que tu avais avec tes grands-parents?
Oui. Oui, je pense c'est un peu différent, heu, bon en plus, heu, nous moi j'habitais à l'étranger donc c'est vrai que mes mes enfants n'ont pas vu, enfin ils ont vu leurs grands-parents peut-être deu deux fois par an, c'est vrai sur des un un peu longue période, mais c'était quand même pas comme là où on pouvait y aller tous les week-ends, moi j'allais chez mes grands-parents souvent là c'est vrai que peut-être on venait un mois l'été donc là il y a on a un mois pour être avec, heu, enfin mes enfants pour être avec leurs grands-parents, mais après le reste de l'année c'était plus compliqué quoi. Donc
Oui. Mmh. Bien sûr. Et et la campagne elle est toujours présente dans ta vie?
Heu, bah non du coup parce que, heu, une fois que mes grands-parents, heu, sont décédés, mon oncle habitait avec eux donc il était toujours dans la même maison donc on allait le voir et cetera et c'est vrai qu'il y a 5 ans il est lui-même décédé donc du coup la maison a déjà été vendue et heu
D'accord. Mmh mh. D'accord et donc il y a plus il y a plus d'occasion de retourner sur les lieux de ton enfance?
Pas trop, heu Bah bien sûr encore des cousins qui habitent à la campagne, mais c'est vrai que, heu, bah non j'ai plus trop de d'occasions en fait, heu et c'est vrai que moi je suis plus quelqu'un de ville, mais bon j'aime bien me balader à la campag mais y habiter, je crois que je pourrais pas mais c'est parce que je pense que c'était des périodes courtes où j'allais chez mes grands-parents et c'est surtout le fait qu'il y avait mes grands-parents finalement que j'aimais, heu
Mmh mh. Oui. D'accord. Oui c'é c'était c'était rattaché directement aux souvenirs de tes grands-parents. D'acc
C'était simple ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais mais tout était différent par exemple, heu, il y avait un car qui passait, je me souviens, heu, 1 fois par semaine pour, heu, aller au marché si on voulait aller au marché donc je l'avais grand-mère et c'est vrai que ça c'est des choses voilà maintenant on n'y penserait pas on dirait: «Bon on prend la voiture et on y va et voilà». Et hem, il y avait aussi le le camion qui venait vendre le pain en fait, il y avait un camion qui faisait le tour ouais, il était là ouais. Voilà et on était là, on entendait klaxonner, enfin je sortais, ma grand-mère, ouais, ouais <laughs> et du coup c'est ça ouais, et ça c'est des trucs un peu magiques maintenant, parce que maintenant on se dit: «Bon, c'est plus comme ça, faut aller prendre sa voiture, aller acheter le pain <chuckles> ou le commander en ligne».
Oui. Ah oui, c'est vrai que ça se faisait beaucoup à l'époque, ah, tout à fait avec la petite sonnette. On doit avoir le même âge alors. <chuckles> Ça me rappelle plein de trucs aussi. <chuckles> Mmh, et et tes grands-parents, dis-moi, est-ce qu'ils parlaient un un dialecte particulier de la campagne ou
Alors heu, il est-ce qu'il parlait quoi pardon?